Heu, ben, en gros, lui, il s'était pas direct, il se mettait, heu, si tu veux, heu, il se mettait en position «C'est ma hiérarchie qui, heu», tu vois? Mais bon, en réalité, heu, c'est lui qui avait fait la boulette, c'était à lui d'assumer mais bon, ça, peu importe. Quelque part, maintenant, je le remercie parce qu'en soi, j'ai passé 1 année entière avec ma fille, à la maison, heu, à la garder, à être, bon, papa au foyer, hein. Heu, c'est pas c'est pas une tâche, tous les jours, facile mais heu <laughs> Mais
<laughs> Mmh, d'accord. Ouais. Ouais. C'est vrai? <laughs> Comment comment justement tu as vécu, heu, parce que, bon, les les 4 premiers mois, vous étiez 2, heu donc vous avez pu faire le travail ensemble. Mais ensuite, heu, du coup, quand elle est retournée bosser, tu t'es retrouvé tout seul toute la journée à gérer un enfant. Surtout 4 mois, il commence à être un peu plus éveillé, donc un peu plus à pleurer, un peu plus à bouger, un peu plus à à tirer les choses. Comment tu as vécu tous ces moments au début?
Oui. Heu, honnêtement, ça va. Moi, j'étais assez relax avec ça et heu, bon, déjà, on avait quelque chose qui était formidable, c'est que notre fille depuis quasiment le 1er jour, elle faisait ses f ses nuits, heu, elle faisait ses nuits quasiment complètes, quoi.
Magnifique parce que ça, c'est ça, c'est un beau cadeau, ça. <laughs>
Don Ça, c'est quand même royal, <laughs> ça, c'est quand même génial. J'ai beaucoup moins de chance, maintenant, avec mon petit de 2 ans qui dort toujours pas. Mais heu <laughs>
Ah! <laughs> Là, tu payes les conséquences du 1er qui <laughs>
C'est Ouais, c'est ça, ouais. On d on était par contre, on était un p un peu stressés, quand même. Le moindre petit truc, on appelait à l'hôpital. Tu sais: «Est-ce que ça est ce que ça c'est normal? Est-ce que si?» Heu mais non, après de ce côté-là, ça allait et non, ben, après on a trouvé notre petit rythme. Je l'amenais régulièrement au parc, heu, on faisait nos petites activités ensemble, heu heu, je lui donnais le biberon.
Ouais, c'est normal. C'est génial. Et du coup, tu l'as gardé comme ça 1 an et après, au bout d'1 an, du coup, tu l'as mis, hem, le vous l'avez ensemble, choi fait le choix de d'une crèche, d'une maternelle?